うん、ついてるので、うん。
ああ、そうすっと、お子さんはとっつきやすいですよね。
うーん。ね、読めない漢字があっても、こう書いてあ読み仮名がね、書いてあるので、ほんとにあの、勉強になるんじゃないのかなと思って置いてますね。
うん。 うん。 あ、そうなの。そのワンピースっていうのはあの、すみません、全く知らないんですけれども。ね年代のためも。<laughs> で、あの、どういった場面の、あの、ストーリーなんですか？
うんうん。 <laughs> そうですよね。うーん。うん。 あのうん。
現代の話？それとも昔のっていうか、こうおとぎ話みたいな、あの
あ、でもね、昔のおとぎ話みたいな感じですね。海賊がうん、世界を救うみたいな。
うん。 あすああ。 なるほど。そういう冒険ものいいですね。楽しそうですね。で、ひゃくさつも集めるほど、色んな話が <laughs> どんどんどんどん進むんですか？
うーん。 うーん。 <laughs> 確かに。 そうなんですよ。よくこんなに頭の中、いやこんな物物語を考えられるなと思って、そこにもちょっとびっくりしますけど、内容も面白いので。
ああ。 うん、惹き付けるんですね。あの、そういった、あの、一大ヒットした、あの、なんていうの、漫画やアニメは、やっぱり何か現代あの、お手本にしたものとかあるんですか？も元の本にした話とか。それとも全部クリエーションですか？
そうなんです。うんうん。 うんうん。 うん。